<chuckles> Ôi, bạn biết tại sao tiếng Việt lại như vậy hông? <chuckles> Tại vì là hồi xưa lúc mà ở bên đây 4-5 năm á, là bắt đầu cũng đã bị lơ lớ rồi, xong rồi đi về Việt Nam chơi, mà đi Việt Nam cái bị mê á, cái về hoài, xong rồi tiếng Việt giỏi lại, ý là lúc mà mình ở lúc mình đi ở Việt Nam là mình đi năm lớp 9.
Ô. Hồi xưa á sao tiếng Việt, thiệt luôn á, t 10 năm l dài lắm. <laughs> Ừm. Ờ. Ừm, rõ ràng. Trời ơi!
Ờ, thì năm lớp 9 mình đi thì cũng tiếng Việt cũng ô kê, đúng hông? Nhưng xong rồi đi vô Mỹ cái học 4-5 năm cái quên, xong rồi 4 năm rồi mới về Việt Nam, 5 năm mới về Việt Nam chứ. Cái bắt đầu lơ lơ lớ cái bị mấy đứa bạn nó chửi, <laughs> mà bạn biết <laughs> bạn biết cái kiểu mà mình y ở ở bên đây mình sẽ "ờ hớ, ờ, ờ, ờ hớ" bình thường thôi, đúng hông? Chứ hổng có ý ý gì hết, ờ hớ, ờ hớ, ờ hớ, cái nói: "Mày" ơ, kiểu "ờ hớ một lần nữa là bị đánh nha." <giggles> Đó.
Ừm. Ừm. Trời ơi! <chuckles> <chuckles> Ưm, cái này đúng. <laughs> À, mình quen. <chuckles> Ừ. Ừm, ừm. <chuckles> <laughs> Ờ, cái này đúng nha, cái này đúng, đúng. <laughs> Oh my gosh! Trời ơi!
Ờ. Ừm, thì cũng cũng nhờ vậy mà bây bây giờ tiếng Việt ô kê nè. <laughs>
Bạn nói tiếng Việt vậy là quá ô kê, nếu như mà so qua 10 năm vậy là quá ô kê. Nhưng mà do, ờ ha, bạn qua từ lúc chắc cũng còn hồi cấp 3 hả? Bạn đi từ từ hồi cấp 3, đúng hông? Ờ, hồi xưa hồi xưa mình cũng định đi từ cấp 3 mà rớt. <laughs> Xong lên 12 mới đi được. <chuckles>
Yeah. Lớp 9 á, lớp 9 là mười Ôi! Ôi, tính Ôi, nhưng mà mình nghĩ nha, là đi vô khoảng cấp 3 hoặc là sau cấp 3 là đẹp. Nhưng mà đi qua sớm dễ bị mất gốc lắm, giống như mấy đứa cháu mình ở đây nè. Nó nó qua sớm bây giờ nó <laughs> nó mất gốc rồi, suốt ngày cứ tiếng Anh thôi. Ừ.
À. À. À, trời ơi! À ha. Trời ơi! Mình đi qua hồi lớp 9 mà may mẹ kêu, may quá hổng cho đi tại dính Covid.
Ờ. Ồi, ôi. <laughs> Ôi, nhưng mà bây giờ cũng phải đây rồi. Ở đây mình mình mình mình mình mình ý là mình giữ vẫn giữ được cái cái cái cái văn hóa người Việt của mình, cái gốc của mình là được.
Đúng rồi. À, học. <laughs> Ừm. Ừm. Khiếp! Ừm. Ừm, nay cũng đang lễ là rất là vui luôn. <chuckles>
Trời, bên đây chán lắm, hông làm gì hết, hông có gì hết, buồn.
Trời ơi! Bữa giờ cũng coi theo dõi lễ d lễ ở Việt Nam sáng giờ. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Mở điện thoại. <laughs>
Mà đâu dám nói bự ra, đâu dám nói bự ra. <laughs> Yeah.
Ê! Duyên hên quá, bên mình hổng sao, bên mình mình muốn nói gì mình nói, tại hổng có người Việt nhiều. <laughs>
<laughs> Ờ, yeah, cái đó đúng nha. <chuckles> Ờ, ủa, cái này cái này, ờ, cái này sắp hết thời gian rồi. <chuckles>
Ừ. Ừ. Ừm, thì chắc sẽ nhảy qua cái topic khác, thì nếu mà bạn muốn nói thì mình nói tiếp, khi mình yeah, mình cũng lần đầu tiên mình làm cái này. <chuckles>
Ồ, really? Ờ, ô ô kê, ô kê, kê. Để ủa, vậy Mà mình cũng vậy, tự nhiên thấy hay hay, ở nhà hông có gì làm hết.